जी अ, ए अगर बोले तो विज़ुअलाइज़ेशन या फिर मैनिफेस्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अ, सक्सेस पाने के लिए। तो हाँ, मैं मैनिफेस्टेशन करता था, विज़ुअलाइज़ेशन कि हाँ, मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ। या फिर अगर मैं बात करूँ जो मेरा दिल टूटा था, तो मैं विज़ुअलाइज़ करता था उस टाइम पे लिटरली मैं डेली मैनिफेस्ट करता था कि हाँ, शी इज़ माइन शी इज़ माइन, तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अ, और हाँ, एक मैं अगर आपको एक बात बताऊँ तो, मैं भले से सक्सेस नहीं हो पाया आईआईटी में, बट हाँ, आज मैं आईआईटीएस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। उस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है और मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, मैं भले से आईटी में सलेक्ट नहीं हुआ, बट हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ अपनी लाइफ में आज।
हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ। अरे! हुँ, जी। हुँ, जी। जी, बिल्कुल। हाँ। अ, वाह! हुँ, बहुत हुँ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है भाई आपका कॉन्फिडेंस देखते जाते मुझे। अच्छा, ये बताओ क्या आप मतलब होता है ना कि अ, ये तो आप कांस्टेंट है, कभी भी होता है कि नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, माइंड में जब द हमारा आत्मविश्वास टूटता है। तो आप उससे कैसे बचते हो?
जी अ, नेगेटिव थॉट्स तो बहुत आते हैं अ, अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की चाहे वो अ, मतलब कोई सा भी अगर मैं अपनी बात छो मैं अपनी बात छोड़ूँ और मैं किसी दूसरे पर्सन के लिए बोलूँ, कि अगर वो फ़ेल होता है तो ऑब्वियसली उसमें नेगेटिविटी आएगी, उससे उसका आत्मविश्वास गिरेगा ही। तो जैसे कि अब मैं बीइंग अ टीचर, मेरे स्टूडेंट्स हैं, कभी-कभी उनके इतना पढ़ने के बाद, उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा अ, हतोत्साहित हो जाते हैं कि नहीं, नहीं मार्क्स में सर मेरे मार्क्स में अच्छे नंबर नहीं आए, अब मुझे लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर कहीं न कहीं वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक अ, उनको एक ऐसे गुरु को या फिर ऐसे एक रोल मॉडल को चूज़ करना चाहिए, कि वो जो उनको मोटिवेट कर सके, उनको अँधेरे में रोशनी दे सके, तो जी, ऐसे।
हुँ। वो तो है। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। बेशक, हुँ। उम, जी। अच्छा ये बताइए मतलब अगर क्या आपको लगता है कि मतलब आपने जो सब चीज़ देख लिया अपनी लाइफ में, फेलियर भी देख लिया, सक्सेस भी देख लिया, तो क्या आपको लगता है कि फेलियर के बिना सक्सेस का मज़ा नहीं है?

हाँ जी। तो ख़ैर ये तो अ, मतलब एक अच्छा डिक्स डिस्ट्रैक्शन को दूर करने की कोशिश अच्छी का ख़ासी कोशिश की थी आपने। अ, तो ये तो है और एक बताइए कभी ऐसा लाइफ़ में ऐसा मोमेंट आया फ फ़र्स्ट में तो आपने बता दिया शुरुआत में कि आपने कैसे अपने आप को सँभाल लिए। कभी ऐसा हुआ फिर कभी आपने हब दु कभी दोबारा आपकी कर हार मानी हो और मतलब हार मान ली हो, कोई ऐसा मोमेंट आया हो आपके लाइफ़ में?
जी। जी अ, ये तो एक साइड हो गया एकेडमिक्स में फ़ेल हुआ था और कभी-कभी जिससे मैंने बताया था कि जीवन में भी फ़ेल हो जाते हैं, तो वो मेरे साथ भी हो गया था। <chuckles> बस वही कि दिल-विल टूट गया था। तो जी तो, वहाँ से भी मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम में डीप ब बहुत ही ज़्यादा टाइम तक डिप्रेशन में रहने के बाद। खुद को बहुत ही ज़्यादा संभाला था। हाँ तो। उस टा
वो अच्छा जी। ओह! <laughs> हुँ।